Pero, eh, kung ikaw kung ikaw ang gagawa ng palabas paano mo gagamitin ang social media para sumikat ito? Anong gagamitin mo? <laughs> Or paano mo gagamitin yung social media?
Sig Mm. Ngayon kasi 'di ba, ah, parang kahit yung mga estudyante na kayang-kaya na nilang gumawa or kahit sino na, na pwedeng gumawa ng mga palabas, 'di ba? So, kasi may mga ano naman na parang may camera naman na, na maganda tapos may mga parang app na din na, ah, p'wedeng pag-editan nung mga videos, oo like ng mga CapCut. So, parang ang una-una talaga na parang siguro kung akong gagawa 'no? Dun ako mag-e-edit tapos, ah, ipo-post ko siya gagamitin ko yung, ah, TikTok kasi mas marami talagang, ah, viewers yung TikTok. So, parang ang una kong parang ipo-post muna yung parang trailer niya parang ganun. Para tapos mm.
Mm. Kaya nga. Pang edits? Mm. Hmm. Mm. Hmm, nagti-trailer ka wu oh, parang mas maganda kasi kapag may trailer, 'di ba? Kasi parang na mag dun ka ma-e-excite. 'Di ba? may mga ganun pa nga pa palabas talaga na kapag nakikita natin yung trailer natin parang, "Ay parang maganda 'to", 'Ba may mga trailer naman na kapag napanood mo parang ang pangit naman parang ganun, 'di ba?
Oo, yung mga short videos. Mm. Oo. Mm, 'yun nga. Kaya ayun din parang i-make sure din na maganda talaga yung, ah, parang trailer para ma-hook yung mga tao na panoorin yung buo na palabas na yun.
Oo malakas Mm. Mm. Tas minsan 'di ba parang ang malaki ding impluwensiya yung OST.
Oo, oo yung mga music talaga.
Yung OST nila, yung music mismo parang nakaka-LSS ganyan, 'di ba? <chuckles>
Mm. Mm. Tsaka dahil nag-te-trend yung parang OST na yun parang gusto din na nilang panoorin kung saan ba galing 'yon, 'di ba? Oo. Yan, ah, maraming salamat.
Mm. Kaya nga. Yan, maraming salamat.

Hmm, oo for sure kasi nga sobrang, ah, laki na nga ng epekto nung mga social media ngayon, short clip lang magvi-viral na yun kaya definitely oo malaki talaga yung ay, hindi magiging sikat talaga yung isang palabas kung wala yung social media. Um, halimbawa 'di ba yung mga, may mga ilang parang teen dramas or 'di kaya yung mga, ah, reality shows, 'di ba yung mga hindi kasi tayo mahilig manood nung mga reality shows mga gano'n. Oo, pero dahil parang nagpapakita siya sa social media, so parang naku-curious ka kung ano yung mangyayari naman do'n. So, dahil do'n parang papanoorin mo nga kaya kung without social media nga baka manonood lang yung mga, ah, ah, tao kung ano yung nakikita or pinapalabas sa TV yung mga gano'n. Oo nagre-rely lang kung ano yung
Mm. Oo. Mm, totoo. Mm. Hmm, sa TV Ngayon kasi parang hindi na din uso yung TV, 'di ba?
Mm, mm. Pero dahil nga
Kasi may mga social media na din, eh, 'di ba. Kasi sa YouTube ganyan, may mga gusto kong panoorin ise-search mo lang nando'n na lahat 'di ba?
Mm, ye Oo. Mm, kaya nga. Unlike dati na mm. Sige.
Pero mm. Pero sa tingin mo kung wala ang social media ano na kaya ang magiging uso na palabas ngayon?
Kung walang social media, magiging uso na palabas? Siguro kung lokal 'no, kung hi parang naka-base lang tayo sa TV, siguro ang uso pa rin na mga palabas ngayon yung mga ano, yung mga napapanood lang sa TV na about sa pamilya. Yung, ah, nag-aagawan ng ng parang love triangle yung mga gano'n nga, ah, napapanood lang sa mga TV yung mga, ah, ah, yung mga may bababaril-barilan, may mga mistress, 'di ba kasi yun naman talaga yung parang lagi mong napapanood sa TV. Kaya feeling ko kung walang social media parang gano'n, hanggang ngayon gano'n pa rin talaga yung mga mapapanood natin.
Mm. Mm. <chuckles> Kaya nga. Mm. Oo, ta's alam mo sa social media 'di ba uso yung mga funny ta's yung mga memes, ganyan yung mga edits, 'di ba?
Mm. Oo yung AI ngayon, oo yung gagawa na sila ng mga kuwento.
Mm, 'di ba? Kaya paano naman ka paano ka naman naapektuhan ng memes at fun edits ang popularity ng isang series?